إمم، فاهماكِ جدًا، يعني مش بيبقى عندِك طاقة إن أنتِ تكوني بتعبّري عن مشاعرِك أو بتتكلّمي، بتحسّي كده كده إن الموقِف هيبقى بيمُرّ عليه الوقت ويعدّي وخلاص. طَب أنتِ لم
تمام، آه.
بتكبِتي مشاعرِك كده و و وبتبقي مش بتقوليها أو مش بتصرّحي عنها، بتحسّي بإيه؟
طبعًا، باحس بخَنقة كبيرة أوي يعني ما هو آآ، بالذّات كمان عارفة لو مشاعر بقى غَضَب، أنتِ عارفة اللي هو خلاص بقى إيه خنقتِ نَفْسِك وعمّالة تعبّي ف في إزازة مقفولة، عمّالة ت ت تكبر كلّها حاجات فوق بعض، فوق بعض، فوق بعض، فم حاسّة إن أنا آآ، حانفجر يعني، يعني بالذّات فعلًا مشاعر الغضب هي اللي ممكن تكون عاملة لي <tsk> عاملة لي رَدّ فعل جوّايا كده مش لطيف يعني.
اهم. أيوه، فاهماكِ جدًا يعني مشاعر الغضب دايمًا بتكون عايزة تبقى بتخرُج علشان الشخص يبقى بيرتاح ودماغه بتهدى شوية، فأنتِ بتحكي لي إن أنتِ مش بتقدري تعملي كده، أو مش بتكبِتي مشاعرِك في الحتّة بتاعة الغضب كمان، فأنا متخيّلة وفاهمة جدًا شعورِك في الوقت ده بيبقى عامل إزاي. طيب ممكن تحكي لي كده آآ، آخِر موقِف حَصَل مع أي حد لو شريكِك أو لو حد من أصدقائِك، حاجة حد من عيلتِك، آآ، موقِف حَصَل فيه إن أنتِ كنتِ غضبانة، وكتمتِ مشاعرِك وما عبّرتيش عنها؟
أنا الحقيقة فعلًا كنت يعني في موقِف م م قريّب آمم، يعني متضايقة من أحد أفراد العيلة يعني، بس مش يعني مش مثلًا مش زوجي أو حاجة لأ، العيلة الأكبر سِنّة آآ، عَمَل موقِف مش لطيف خالص آآ، وأنا جوّايا مشاعر غَضَب رهيبة، لدرجة إن أنا ساعات باعمل سيناريوهات مع نَفْسي، إن أنا كلّمته واتخانقت معاه وقُلت له أنت إزاي ما ج عارفة اللي هو كده بتعملي بس بس كُلّ ده في الهوا، أنا مُجرّد أمّا بيكلّمني، آمم، تمام إز خالص، بس من جوّايا طبعًا آآ، زعلانة، زعلانة جدًا.
خلاص، ما بتعمليش أي حاجة.